อุ๊ย! เหรอคะ? แปลกมากเลยเนาะ
ใช่ค่ะ แล้วคุณหมออีกคนที่เขาเป็นระบบประสาทนะคะ เขาก็อธิบายว่ามัน ส ในหัวค่ะ มันมีก้อนเนื้ออยู่ประมาณ 6 ก้อน 6 ก้อน สี่ ก้อนประมาณเนี้ย ใช่ค่ะ แล้วเขาบอกว่ามันจะมีก้อนหนึ่งอะที่อยู่ในส่วนของการเคลื่อนไหวของร่างกาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ เยอะมากเลยอะ ค่ะ ที่มันคอนโทรลร่างกายเราด้วยใช่ไหมคะ? โอ้ เหรอคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เขาก็บอกว่าโชคดี โชคดีส่วนหนึ่งกับโชคร้ายส่วนหนึ่งเหมือนกับว่า เหมือนทำให้คนไข้ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวด อะไรขนาดนั้นน่ะค่ะ
อ๋อ พี่มองว่าคุณแม่มีบุญนะคะ คุณแม่มีบุญมากเลยอะ ท่าน ถึงท่านเจ็บป่วยขนาดหนักท่านยังแบบมีสติอย่างงี้เลยเนาะ
ค่ะ อ่า ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อีกอย่างหนึ่ง ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ คืออย่างตอนที่ ค ท่าน ท่านไป ใช่ไหมคะ ท่านก็แค่หลับไปเฉย ๆ ค่ะ ไม่ได้ทรมานอะไรเลยนอนหลับไปเฉย ๆ เลยค่ะ
โอ้โฮ ค่ะ ๆ โอ้โฮ โถ โอ้
เสียที่บ้าน ใช่ค่ะ ก็ ก็รู้สึกว่า มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่มาก ๆ เลย
ใหญ่มาก ใช่ คุณเป็นคนที่แบบคุมสติตัวเองได้ แล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลสถานการณ์ตอนนั้นน่ะ โอ๊ย ยอมรับว่า เก่งมาก
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วรู้สึกว่า ตอนนั้นเหมือนแบบ ใช่ค่ะ คือ คือตอนนั้นเหมือนต้อง ต้องผลักดันตัวเองให้โตขึ้นระดับหนึ่งเลยอะค่ะ
เก่งมากอะ ใช่ จริงค่ะ ถ้าคุณยังลังเล ๆ แล้วมัวแต่เสียใจ คุณก็จะจัดการไม่ได้
อะไรที่ ใช่ ใช่ค่ะ แล้ว ตอนนั้นน่ะ มัน มันเครียด ๆ หลาย ๆ อย่างด้วยนะคะ แบบว่าเป็นช่วงที่โควิดเกิดขึ้นด้วยค่ะ ช่วงที่คุณแม่ป่วย ใช่ค่ะ แล้ว แล้วแบบเหมือนพวก ล เอ่อ แบบต่าง ๆ ก็เหมือนยิ่งเครียดอีก แม่ก็เป็นมะเร็ง แล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยง แม่ก็ แม่เวลาไปหาหมออะค่ะก็กลัวว่าเขาจะติดเชื้อ ใช่ค่ะ
เนาะ อืม อ๋อ ช่วงนั้นพอดี อ๋อ ค่ะ ๆ โอ้ จริง หลายอย่าง เขาต้องแยก ใช่ค่ะ เขาต้องแยกคุณออกมาเลยล่ะ โอ้ <tsk> ทรมานมากเลยเนาะช่วงนั้น <chuckles> จะเข้าหาแม่ก็ไม่ได้ ค่ะ ๆ เพราะว่าคุณ คุณโตขึ้น คุณโตขึ้นแล้วคุณคุมสถานการณ์ได้ด้วย โอ้โฮ วันนี้นี่คุณเล่าเรื่องที่แบบ เอ่อ เป็นเรื่องที่ <smacks lips> เป็นครั้งใหญ่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากเลยอะค่ะ เป็น เป็นแชร์ที่สิ่ง สิ่งเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเราได้ เราได้รับสิ่งที่ดี มันช่วยในการที่เราเอามาใช้ในประ ช ในประสบการณ์ได้อะค่ะ
ใช่ แต่เอา รู้สึกภูมิใจนะคะที่ ใช่ค่ะ แต่ก็แอบรู้สึกภูมิใจนะคะ ใช่ แอบรู้สึกภูมิใจที่ผ่านตรงนั้นมาได้ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ อืม อา อา จริงค่ะ ๆ ใช่ ก็ ก็วันนี้ก็ ก็ยินดีมากเลยนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์เหมือนกัน ค่ะ
ขอบคุณมากเลยอะ โอ้ ดีมากเลยอะ <laughs> ดีค่ะ แล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีนะคะ
ค่ะ

อุ๊ย! เหรอคะ? แล้วมัน จะเกิดอันตราย ขึ้นมากกว่าเดิมไหมคะ? หรือว่ายังไง ถ้ากิน ถ้าเป็นเคส
ใช่ ซึ่ง นั่นแหละค่ะ อะ ก็คือ ก็คือ ตอนนั้น ก็คือ ก็คือไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยอะค่ะ เพราะว่าถ้าเรา ถ้าเราตัดสินใจว่า เราไม่ฉีด แม่เขาจะเป็นยังไง หรือว่าถ้าเราฉีดไปแล้ว มันจะร้ายแรงขึ้นไหม? เพราะว่าตอนที่เขาบอกความเสี่ยงมา มันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะ
โอ้ โอ้โฮ อะ ค่ะ อืม อ้อ โอ้ น่ากลัว ใช่ค่ะ ไม่ คือ <tsk> เอ๊ะ มันแปลกตรงที่ว่า แล้วหมอเขาไม่ได้แนะนำเหรอคะ? ว่า ทำอย่างงี้ มันจะมีผลอย่างงี้ แต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ มันจะมีผลแบบนี้ อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ แล้วคือ ค่ะ อือฮึ ใช่ ใช่ค่ะ คือเขา เขาบอกแหละค่ะ ก็คือ ก็คือ แต่ตอนนั้นน่ะค่ะ ด้วย ด้วยความที่ตัวคนเดียวอะค่ะ เพราะว่าคุณพ่อ เขาก็เสียไปแล้ว ก็เหลือแต่คุณแม่ อยู่กัน สอง คนแม่ลูก อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไม่มี
อือ ๆ ค่ะ ๆ อ๋อ เหรอคะ? คุณเป็นลูกคนเดียวด้วย เหรอ? โอ้
ใช่ค่ะ เป็นลูกคนเดียวค่ะ แล้วก็ แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง ตอนนั้น ก็แบบว่าเพิ่งจะ เพิ่งจะเรียนจบมหาวิทยาลัยอะค่ะ ใช่ค่ะ ตัดสินใจไม่ถูกเลยค่ะ แล้วคราวเนี้ย ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง ก็เลยถามว่ะ เออ ตอนแรกค่ะ ทางพี่พยาบาลเขาก็มาถามว่า "เออ มีญาติคนอื่นไหม?" บอก "ไม่มีค่ะ" "แล้วคุณพ่อล่ะ?" "เสียไปแล้วค่ะ" "น หนูมาคนเดียวเหรอ?" อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ "ใช่ค่ะ หนูมาคนเดียว" แล้วเขาบอก "ตัดสินใจยังไง?" ใช่ ใช่ค่ะ มันคือการตัดสินใจครั้งใหญ่จริง ๆ ค่ะ คือก็กลัวว่า กลัวว่าการตัดสินใจใหญ่ของเราอะค่ะ จะเป็นผลยังไงกับแม่ แล้วมันจะยิ่งรู้สึกผิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คิดเยอะ เราก็เลยไม่รู้จะถามใคร ก็ถามกับพยาบาลน่ะค่ะว่า "ถ้าเป็นพี่ พี่จะทำยังไงคะ?"
อ๋อ ค่ะ ๆ ตัดสินใจไม่ถูก ค่ะ อือ ๆ อ๋อ เออ โอ้โฮ <chuckles> คุณต้องตั้งสติดี ๆ เลยนะ จริงค่ะ จริง อันนี้ ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ อือ ๆ อืม แล้ว แล้วเขาให้ ให้ข้อ ความคิดเห็นยังไงคะ?
ใช่

ใช่ค่ะ คือมันเป็นความรู้สึก ก็บอกไม่ถูก ก็ ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่า มันเป็นความรู้สึกแบบเป็นกังวลหรือมัน มันจะเสียใจหรือมันอะไรยังไง มัน มันบอกไม่ถูกอะค่ะ ก็แบบออกมานอนกับน้องหมาอะค่ะที่บ้านน่ะ เพราะว่าก็ ก็อย่างน้อย เออ มีเพื่อน ใช่ค่ะ มีเพื่อนตรงนี้แล้วก็แบบว่า ใช่ แล้วก็ แล้วก็คือคืนนั้นมันก็ผ่านไปอะค่ะ แบบว่าไม่ได้มี ไม่ได้มีโทรศัพท์อะไรมาจากโรงพยาบาล ก็คือ โอเค แต่ที่จริงเรื่องมันก็ไม่ได้จบตรงนั้นนะคะ คือที่จริงคุณแม่ไม่ได้เป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะ
โอ้โฮ! เออ น่าสงสารมากเลยอะ ค่ะ ค่ะ โอ้! ค่ะ ๆ เป็นเพื่อน อืม <chuckles> มีเพื่อน <clears throat> อือ โชคดีมากเลย ค่ะ <sneezes> อ๋อ เหรอคะ?
ที่คุณหมอเห็นเป็นก้อนที่มันตีบในสมองอะค่ะ มันคือก้อนเนื้อ
อุ๊ย! ค่ะ อุ๊ย! จริงเหรอคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วคือ แล้วคือเหมือนคุณหมอเขาก็สั่งตรวจ แล้วคือเหมือนเขาก็ส่งผลไปส่งผลมา ใช่ไหมคะ โอ้โฮ ตอนนั้นวุ่นวายเรื่องโรงพยาบาลมากเลยค่ะ เพราะว่าอย่างต่างจังหวัด
โอ้โฮ ค่ะ ๆ สรุปยังไม่ได้ว่า เป็นอะไรแน่นอนเนาะ ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ อย่างต่างจังหวัดอะ ด้วยความ ใช่ค่ะ ต่างจังหวัดอะค่ะ มันไม่ได้มี เขาเรียกว่าอะไรนะคะ แพทย์เฉพาะทางอะค่ะที่สามารถ ใช่ค่ะ
อืม อืม เครื่องมือ ใช่ค่ะ ทั้งแพทย์และเครื่องมือด้วย มันขาดแคลนไปหมดเลย
ใช่ค่ะ ตอน ตอนนั้นก็ต้องดิ้นรนเข้ากรุงเทพฯ อะค่ะ ต้อง ตอนนั้นต้องไปศิริราชนะคะ แล้วก็คือ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วพอไปศิริราช หมอเขาเห็นเหมือนประวัติการรักษาอะค่ะ เขาก็บอกว่า "อีกอาทิตย์หนึ่งให้มา" เหมือนเอาไอ้ก้อนเนื้อนะคะเอาไปตรวจ ซึ่งก้อนเนื้ออะค่ะมันไม่ได้มีแค่ที่สมอง มันมีที่ปอด มันมีที่ช่องท้องด้วย
อืม ค่ะ ๆ ต้องมาที่นี่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ ค่ะ โอ้โฮ เหรอ? โอ้! จริงเหรอคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ซึ่งตอนนั้นหนูก็ ตอนนั้นก็ถามคุณหมอประมาณว่า "เอ่อ อันนี้คุณแม่เป็นโรคที่คนกลัวกันใช่ไหมคะ? เป็นโรคมะเร็งใช่ไหม?" แล้วหมอเขาก็บอกว่า "ก็เปอร์เซ็นต์ ใช่"
อุ๊ย! อื้อฮือ คุณกล้ามากเลยนะ เนี่ย <chuckles> ใจกล้ามาก อา ๆ
แต่ว่าเขาก็บอกว่า
เปอร์เซ็นต์ด้วย มีเปอร์เซ็นต์
ใช่ค่ะ แต่หมอเขาบอกว่า ตราบใดที่ยังตรวจชิ้นเนื้อยังไม่เสร็จ เขาก็ยืนยันไม่ได้อะค่ะ แต่คือเขาบอก "เปอร์เซ็นต์น่ะ ใช่"
อือฮึ ค่ะ อ๋อ ก็คือยังไม่ชัวร์ ที่จะบอกว่าเป็นแบบนี้

ใช่ค่ะ คือ ก็ ตอนนั้น
เป็นขั้นที่เท่าไรอะคะ? ที่หมอ ที่หมอ อ่า สันนิษฐานไว้อะค่ะ
ขั้นที่ 4 ค่ะ ก็คือขั้นสุดท้ายเลย คือเขาบอกว่า ถ้า ใช่ค่ะ ถ้ามันลุกลามนี่ก็คือขั้นที่ 4 อะค่ะ ขั้น ขั้นแบบว่าทำอะไรมากไม่ได้ แค่ได้แบบประคับประคอง แค่หยุดโรคไม่ให้มันแพร่กระจายไปมากกว่านี้
โอ้โฮ! ขั้นที่ สี่ โอ้โฮ! รุนแรงมากเลยอะ โอ๊ย! แล้วคุณทำยังไงต่ออะคะ?
อันนั้นก็ต้องเป็นการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งอะค่ะว่า จะรักษายังไง? จะให้คีโม ใช่ จะให้คีโม จะให้ฉายแสง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือตอนนั้นน่ะคุณแม่เขายังมีสติสัมปชัญญะดีใช่ไหมคะ ก็เลยถามคุณแม่ว่า "แม่จะเอายังไง?" ก็คือ ห เม่ะ
อา ใช่ คุณต้องรีบรักษาแล้ว ใช่ หรืออย่างไรต่อ? อืม ค่ะ ค่ะ ๆ ใช่ คุณแม่ตกใจไหมอะคะ?
แม่เขาไม่ตกใจนะคะ แม่เขาอะค่อนข้าง ส ใช่ค่ะ เขาค่อนข้างสู้เลย เขา
โอ้โฮ แกสติ แก <tsk> สติ ดีมากเลยอะ สุดยอดเลยอะ
ใช่ค่ะ เขาบอก ใช่ค่ะ ด้วยความที่เขาทำงานในโรงบาลด้วยมั้งคะ
อ๋อ ค่ะ
ใช่ค่ะ แล้วเขาก็ เขาบอกว่า "อืม ก็รักษาตามนั้นแหละค่ะคุณหมอ เอาที่คุณหมอคิดว่า เหมาะสมที่สุด อย่างงั้นน่ะค่ะ" แล้วก็ โอ้ แล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกนะคะ โอ้โฮ แม่ แม่เก่งมากเลยอะค่ะ
อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ โอ้โฮ โอ้ เหรอคะ? ค่ะ แม่เก่ง แม่เก่งจริง ๆ ค่ะ ยอมรับเลย แล้วตอนนี้ ตอนนี้ดีขึ้นไหมคะ? หลังจากที่ได้ผ่านการรักษาคีโม หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ ใช่ คือ ค่ะ เออ อ้อ ก็ เสียไปเมื่อ 3 ปีที่แล้วอะค่ะ
อ โอ้ เสียใจด้วยนะคะ
ค่ะ คือ คือเตาะ ค่ะ ขอบคุณนะคะ คือตอนนั้นน่ะค่ะคุณหมอเขาบอกว่า "คุณแม่อะจะอยู่ได้ไม่เกินปีครึ่ง" แต่คุณแม่ก็อยู่ได้ตั้ง 3 ปีเลยนะคะ แล้วก็เขาไม่ได้มีการทรมานแบบร่างกายแบบที่เคยเห็นแบบในหนัง หรือว่าแบบที่คนอื่นเคยเป็นน่ะค่ะ แบบที่ ที่เราเคย ๆ เห็นกัน
โอ้โฮ สงสารท่านมากเลย อ๋อ อ๋อ ค่ะ ๆ อา อันที่แบบผมร่วงหรืออาการมันทรุดลง ทรุดลง อย่างงี้ใช่ไหมคะ? โอ้ แสดงว่าท่าน
ใช่ ใช่ค่ะ คือมันไม่ได้แบบ ว อือ เหมือนเขาไม่ได้เจ็บปวดขนาดนั้นน่ะค่ะ
ท่านเข้มแข็งมากเลยอะ ท่านเข้มแข็งเนาะ
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คือเหมือนมีเพื่อน เพื่อนที่เขาเป็นหมอกับ ค เป็นหมอที่แบบเป็นเพื่อนคุณแม่นะคะ เขาบอกว่า "คุณแม่อะค่ะโชคดีที่เป็นมะเร็งที่สมองด้วย เหมือนก้อนมะเร็งมันกระจายไปที่สมองด้วย พอ เหมือนมะเร็งที่มันอยู่ที่สมองอะค่ะมันเหมือนทำให้ความรู้สึกของร่างกายเราเนี่ยมันชา ไอ้ความเจ็บปวดอะมันก็ไม่ค่อยมี"
อ๋อ ค่ะ ค่ะ ๆ อ๋อ เหรอคะ? โอ้ อ๋อ เหรอคะ?